Mutlaka olmuştur. Yani, mutlaka yaşamışımdır. Belki şu an spesifik olarak, anı olarak hatırlayamasam da mutlaka olmuştur.
Hı hı. Evet. Eee, peki, bu yaşadığın dönemlerde, eee, iii, stresle, emm, nasıl başa çıktın? Ya da şu an nasıl başa çıkıyorsun? Belirli bir metotların var mı?
Hı hı. Aslında var. Şöyle ki, eee, piş stresimin, eee, bazen tabii ki hani, eee, getirisi ne olur şu an, eee, konuşabileceğimiz şey değil ama bazen çok küçük olaylardan kaynaklı stres anlarım oluyor, bazen daha büyük olaylardan kaynaklı. Ben ilk başta durup düşünürüm: Gerçekten beni strese sokan şey ne? Ve bunu yaparken mutlaka ve mutlaka o ortamdan uzaklaşırım ...eğer ki yakın olan yer mutfaksa bir bardak su içerim; eğer yakın olan yer banyoysa gider ellerimi yıkarım. Ama mutlaka, eee, o s suyla uğraşmak, o anı bir durdurmak, bir mola vermek, aynı zamanda parmaklarımın hareket etmesi, suyu hissedebiliyor olmak beni o ana aslında getiriyor. Çünkü beni strese sokan şey, muhtemelen anlıktan ziyade tetiklendiğim konular oluyor.
Hıı. Ne mesela? Hı hı. Hı hı. Evet. Değil mi, değil mi? Hımm. Evet. Hı hı. Hı hı. A! Evet. Eller, neden peki? Hı hı. A, anladım. Hı hı. Vay canına! Hı hı. Okay. O!
Ama o o su içmek ya da ya, o ana bir mola vermekten bahsediyorum aslında.
Hı hı. Çok iyi, çok iyi. Yani, eee <smacks lips> açıkçası, emm
Senin var mı böyle yaşadığın, spesifik olarak kendinde belirlediğin bir "dur" noktan; "nefes al" noktan?
I hı. Açıkçası, emm, ben hatırlıyorum, eee, geçen sene, eee, eski patronum tarafından çok fazla mobbing gördüm. Eee, inanılmaz derecede, eee, yüksek stres altındaydım çalışırken. <smacks lips> Tamamıyla bir zombiye dönmüştüm, eee, günlük hayatımda da. Sadece iş, ev, eee, ve, emm, beni hayatta tutan spordu. Eee, spora git Evet, spora gitmeseydim, eee, çok zorlanacaktım. Çünkü, u ımm, iş işte kazandığım o stres seviyesi anca sporda, eee, dengeliyordum. Eee, ımm
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm, harika. Hı hı. Yüklenen stres aslında spor aracılığıyla tekrar geri çıkıyor gibi sanki.
İii, yani, aslında sıfırlanmıyor hiçbir şekilde. Ama o, işte, artık 1,5 saat mi çalışıyorum, 2 saat mi çalışıyorum, o an, ııı, işi düşünmüyordum.

Evet, yani bana çok iyi geliyor. Belki size de çok iyi gelir.
Bence ben de gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü b eee, bunca zaman her zaman, eee, denizleri olsun ya da ha en küçük bir göl birikintisi bile beni çok mutlu ediyor. Eee, su içmeyi de çok seviyorum. Eee, her zaman böyle suyla, eee, bir yakınlık kurduğumu hissederdim. Denemem gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Belki işe yarar.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Umarım işe yarar.
Umarım. Emm, <clears throat> ama tabii eee, stresle, eee, başa çıkmak da kolay bir şey değil. Eminim herkesin kendine ait, emm, bir yöntemleri, eee, vardı ya da getirdiği bir alışkanlıklar. Eee, sen günlük rutinin içine, emm, sporu, s eee, katmıştın. 30 dakika yürümek vs. o gibi. Peki başka, emm, alışkanlıklar geliştirdin mi?
Kesinlikle öyle. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Evet. Eee, bunu özellikle, eee, havalar biraz daha ılık olduğu dönemlerde çok daha konforlu yapıyorum. Kışın çok zor oluyor benim için. Ama sabah orman yürüyüşü. 1 saatlik bir orman yürüyüşü ve genellikle bunu kulaklık kullanmadan, o, işte, yaprakların seslerini duyarak ya da, işte, yürüdüğüm ormanlarda, a eee, hayvanlar oluyor. Avrupa bizonları falan, denk geliyorum, onlara selam veriyorum.
Hı hı. I hı. A, çok güzel olmuş. Hı hı. A, süper. Hı hı. Hı. Hele bir de yağmur yağdıysa öncesinden, o kokusu
O koku zaten muhteşem. O koku zaten muhteşem. Dinginleştiriyor insanı. Ama bunun dışında evdeysem eğer, işte, yine o yarım saatlik spor rutinimi sonrasında işte çok Mesela şeyi de çok seviyorum ben. Eee, beni biraz daha yine şu ana getiren şeylerden bir tanesi de, eee, duydunuz mu bilmiyorum. handpan diye bir enstrüman aleti var.
M mükemmel. Evet. Kesinlikle öyle. Hı hı. Hı hı. Hımm. Duymadım. Belki de görmüş olabilirim.
Muazzam bir sesi var. Eee, onu açarım. Eğer ki çok hızlı bir şey yaptıysam, eee, yetiştirilmesi gereken ya da eee, nabzımı yükseltecek bir şey yaptıysam yeniden eski formuma düşmek için onu açar, onu dinlerim.